Uhum. Olá, tudo bem?
Tudo, e você?
Bem, tudo ótimo. Estava olhando aqui, né, o cachorrinho passou. Eu estava queria até te perguntar não, ele é uma graça. Eu estava dizendo para o meu filho que ele é tão inteligente e ele é tão tranquilo ao mesmo tempo, sabe? Eu tô encantada, porque ele já teve um boxer, mas a gente não teve o convívio que tá tendo com esse, sabe? Então, realmente eu tô encantada com a raça. Agora deixa eu te perguntar que eu sei que você gosta muito de cachorro também, quais são os benefícios, você acha que tem o animal quando a gente brinca com ele?
Hum. Aham. Oh, que bonitinho. <chuckles> Aham. Aham. Aham. Hã. <laughs> Aham. <chuckles> Aham. Sim. Aham. Sei, sei. Aham. É de encantadora. Hum. Uhum, sim. Hã. Aham.
Você acha que tem muito benefício?
Hum. O p pra pra gente ou para o animal? Pra vo foi que <chuckles> Eh
Ah, olha, eu acho que para os 2. Eu acho que o benefício é pra e é.
Para os 2? Isso. Aham. É, eu também acho. Porque, tipo, para o já já te já assistiu aquele vídeo do do do cara que fica falando: "Nossa, de tem já vários" Eh, ele tem um chihuahua alemão, aí "Tem vários benefícios de de de fazer carinho no seu cachorro", aí ele começa a falar dos benefícios, ao mesmo tempo começa a fazer carinho no chihuahua, o chihuahua fica tentando morder ele? <laughs> Aí ele fica falando normal como se não tivesse acontecendo nada, e o chu o chihuahua tentando morder ainda a mão dele e tal. Ah, mas aí, no vídeo, ele fala que libera alguma substância no nosso corpo, né, eu não eu não me lembro qual. Aham, libera substâncias para o no hum, hã hã. Hã não, adrenalina, não. Eu eu esqueci qual substância é, mas libera alguma substância que deixa a gente mais relaxado. Eu acho que é, eu não eu não lembro qual, mas ele falou. Eh, pra gente, né, e para o próprio animal também, né, que que deixa demonstra amor para o para o animal e também libera. Então, isso, exatamente. Então, o benefício é é esse de de de, né, assim, de de sentir mais relaxado, de dar esse relaxo pra gente quando a gente passa a mão num em algum animal. Eu acho que não importa o animal, né, eh eh, importa, na verdade. <laughs> Se você estiver pas passando a mão numa cobra, eh <laughs> hã.
Hum. Hã. Hum. Ah, não. Que bonitinho, gente. Porque o chihuahua é meio temperamental. Ai! M É mesmo? Olha! Serotonina? É, deve ser Interessante! Uhum. Ah, eu acho que o animal é igual criança, eles amam brincar. Eles Aham. Sim, sim. É, mas eu acho ah, não, claro, mas eu acho que o negócio é você gostar do bichinho, né, você tem que gostar do pet. Tem gente que não gosta, que não liga, que não queria, né, e também aí tem gente que tem medo.
Exatamente. Hã? Ah, também, sim. Exatamente. Aham. É. Sim, sim. Aham. Ah, verdade! Aham. Hã. Aham.
Né? Porque eu me lembro quando logo que eu voltei do Brasil, que meu filho estava com o bichinho, né, aí eu acho que foi no dia seguinte, falei alguma coisa, aí ele foi buscar a bola.
Uhum. Sim. Hã. Uhum. Ah! E aí? Aham.
Aí eu falei assim: "Mas por que que ele trouxe a bola?" E o meu filho falou assim: "Isso é sinônimo de que ele tá gostando de você."
Hum. Ah. <laughs>
Ele já quer interagir com você, ele já quer brincar com você.
Aham.
Eu falei: "Gente, interessan", porque eu tinha chegado só tinha 1 dia. Então é aquela coisa, né, eu ainda era novidade pra ele, né.
Aham, sim. Aham. Sim.

Uhum, com certeza. <chuckles>
Depois com o nosso convívio, né, eu percebo, por exemplo, eh, quando eu acordo de manhã, aí eu falo com ele e tal, meu filho já saiu, já passeou com ele, aí ele tá na preguicinha, mas quando a gente começa a conversar, ele vai lá pega o brinquedo. Aí eu jogo a bola, aí ele pega a bola, traz para eu jogar de novo. Ele gosta dessa brincadeira e ele devolve, sabe.
Aham, sim. Hã. Uhum. Sim. Aham. Ai, meu Deus. <laughs> Aham. Uhum. <laughs> Aham, sim, que massa! Hã.
Não sei se eu tenho que falar solta ou larga. É uma das não lembro, é um dos 2 verbos que eu tenho que falar, que agora eu não lembro, que é ele soltar e eu pegar e jogar.
<laughs> Ai, ai. Aham. Aham. <chuckles> Que bonitinho. Hã. Uhum. Ah, com certeza, e ele ainda fica?
Aí É muito bonitinho. Aí ele fica só que tem hora que a gente cansa, né. Agora, eu acho que realmente
Hum. Hã

Sim, acalma a gente, porque você se distrai.
Aham, sim. Isso, também. Uhum.
É engraçado também, né? Ele gosta
Aham. Sim, sim, é um negócio tão bonitinho e tá <chuckles>
Ah, pois é, é é eu acho muito interessante é assim, né, a gente compara com uma criança mesmo, você interagir e como que ele interage com a gente.
É. Aham. Sim. Sim, sim. Uhum. De e eu não sei se isso é pra você também Hã, aham.
E agora, o que eu reparo é, o que eu reparo é que, por exemplo, quando ele sai com meu filho, e eu já saí com os 2, né. Aí, quando s vai nós 3, ele tá com meu filho, não tá comigo. Porque aí ele solta a coleira, aí eu não faço isso que eu morro de medo, né. Aí ele joga a bola lá longe, ele vai buscar atrás de volta e ele corre, corre, corre lá na falésia, na mata. É lindo. Aí eu percebo que é diferente quando ele sai pra não sei se é doideira da minha cabeça, mas eu acho que ele tá fica mais alegre quando ele sai com meu filho do que comigo. Ele sabe que é diferente a brincadeira. Porque comigo é o tempo todo segurando a coleira.
Hã. Aham. Hum, sim. Aham. Uhum. Sim. <chuckles> Aham. Hum. Sim, sim. Nossa! <laughs> Que bonitinho. Aham. Ai, ai. Hã. Uhum. Sim. Hum. <chuckles> Hã. Hã. Vixe. Aham. Ah, sim. Aham. Sim.
Eu vejo assim, é coisa de maluco, né, mas eu penso assim ó, eu falo: "Vamos". E só tô eu aqui, ficou doido pra sair, né. É melhor ele ir comigo mesmo sem soltar, do que ficar em casa.
Hã. Aham. Ah, não sei. <chuckles> Aham. Aham. Sim. É. Uhum. Sim, exatamente.
Né, ele gosta. Mas meu filho realmente
Aham. É, deve pens Hã. Hã.
ele deve achar bem melhor.
Aham.
Ah, porque aí é
Hã, sim, hum, eu n é, pois é, é eu não sei, é. <chuckles> É meio difícil de falar. <chuckles> Que hã. Hã.
aí é de pai pra filho, né? Ah. É, mas eu acho que hoje mesmo eu tava caminhando com ele, aí eu falo assim: "Ai, meu Deus, tomara que não passe ninguém com cachorro pra ele não ir pular no cachorro. Ai meu Deus do céu, o cachorro não pular nele". Porque ele é pesado, né. Aí eu fui com ele lá embaixo, na falésia. Na volta, quando eu olho pra frente, vem uma senhora com 2 cachorrinho. Ele já tava
Aham. Aham. Ah, meu Deus. <chuckles> Uhum. Sim, sim. Hã. É, ok. Nossa! <chuckles> Uhum. Ah, meu Deus!
a postos, né. É, as orelhinha em pé. Aí eu falando: "Olha, bichinho, é amiguinho. Não pula no amiguinho". Que ele vai brincar, né?
Já tava Aham. <laughs> <laughs> Uhum. Sim, sim. Ah, é. Aham, sim.
Mas eu nem conhecia a moça, nem os cachorrinhos. Aí quando ela foi chegando perto de mim, ela falou assim: "Ai, eles não fazem nada não, viu?". Eu falei assim: "Ele também não, mas ele vão querer brincar e a vovó não consegue segurar ele". Aí ela ficou rindo.
<laughs> <laughs> Ela ficou assustada? <laughs> Ah, sim. <laughs> Aham.
Não, ela ficou rindo, sabe. Aí ela pegou os 2, porque os 2 eram pequenininho, ela pegou os 2 no colo e disse: "Ai, muito obrigada". Aí passei com ele, né. Aí ele olhando. Mas ele doido mas é porque o bichinho quer brincar, né?
<laughs> Aham. <chuckles> <chuckles> Hã.

Sim, com certeza. <chuckles>
Aqui um de quase 30 quilos com um de 3
Pois é. <chuckles> Mas e ele tem outro cachorro pra brincar? Ele ele brinca com outro cachorro? Reconhecer é. Uhum.
Né. Olha, diz meu filho que tem um monte de amigos aí embaixo, que é os cachorros. Eu acho muito engraçado isso, quando os cachorros se encontram. Tem uns que se dão, tem um né.
Uhum. Olha. Aham. Aham. Com certeza, sim. Aham. Sim, fi fica engraçado. Sim, sim. Hã.
É, é, eu eu reparava isso na praia antes dele meu filho tá aqui em Portugal, eu eu dizia: "Que engraçado, eu vejo aqui na praia de manhã"
Uhum. Hã. Aham. Hã.
"um monte de gente que já desce com os cachorros pra praia, solto e os cachorro se conhecem, correm um atrás do outro fica uma brincadeira"
Aham, sim. Ah, que <laughs> Aham.
Eu acho tão interessante que os cachorros viram amigos, né.
S sim, sim, é muito engraçado. <chuckles>
E os dono batendo papo, os cachorro lá pula, um corre atrás do outro, não sei o que, tal.
Aham.
Mas aqui no prédio tem um cachorrinho, ele chama Chico. E o chi Chico, o Chico ele é um
Tô. Uhum. Chi chi Chipo? Ah, chi-Chico. Ah, sim, sim, Chico. <laughs> Hã. Um buldog. Aham, sim. Acho que isso é.
buldogue francês. Não sei se eu já te contei essa e e o boxer não se dá com o buldogue francês.
Uhum, sim.
Aí a dona outro dia falou: "Olha, ele o Chico fica morrendo de ciúme". E o Chico, ele é surdo. <chuckles>
Hã. <laughs> Ah, sim, sim, você tinha falado sim. <laughs> Aham. Ele é surdo. <laughs>
Eu soube hoje que o Chico é surdo, meu Deus. Eu achei que ele fosse cego, mas ele não é cego, ele é surdo. Aí hoje quando meu filho abriu a porta pra sair, o Chico estava entrando. Mas o Chico quando vê ele en
Hã. Aham. Hã. Nossa. <laughs> Aham.
Na portaria, sabe. Aí meu filho puxou o cachorro pra dentro, falei: "Ai, meu Deus, ainda bem que não foi comigo".
Aham.

Hum. Hã a aham. Mui muito inteligên sim.
Enfim, eles têm realmente uma facilidade, a gente tem que ter paciência É, tem.
Aham, pois é. Ga gato não, né, gato gato é mais não sei, gato é mais nada a ver, é tanto faz. <chuckles> Hã.
Eles têm. É, olha, eu nunca ouvi falar. É, a minha sobrinha outro dia lá em Berlim, ela falou assim: "Ai, o Félix agora quando vai botar comida pra ele, ele tá levantando a patinha", eu falei: "Olha, eu pago pra ver". Não tô, eh porque eu tinha um amigo que falava assim: "Olha, o gato ele não tá nem aí pra você. E o que ele faz na sua perna, ele faz na perna da mesa".
<chuckles> Aham. Aham. <laughs> Hã, hã, uhum. Pois é. Hum. Aham. <laughs> Exatamente. Aham. Exatamente. <chuckles> A maior eu não sei Pois é, exatamente, e eu acho gato tão bonitinho. Não sei, o o jeito que eles andam, o jeito que que eles olham, assim. Aham.
Do mesmo jeito que ele se coça na perna da mesa, você tá achando que ele tá fazendo porque gosta de você? Não, ele tá alisando as costas dele. Gato é muito: "Não tô nem aí pra ninguém". É, eu acho bonitinho. Eu já tive, mas realmente eu prefiro cachorro, mas eu nunca parei pra prestar atenção assim nessas coisas, sabe. Ai, eles são tão dramáticos, nossa!
Encaixou? Aham. Pois é. Minha meta é um rato um dia. <chuckles> Rato eu acho bonitinho também, não sei. Sou esses <laughs>
Ai, bonitinho, Mickey Mouse. Eu acho bonitinho e eu não tenho medo, não.
eh, meu meu meus pais n n não querem, mas eu eu tenho missão de ter um dia um um ratinho pra mim. Hum.
Eu acho muito bonitinho. Quando eu era pequena, meus vizinhos tinham um ratinho branco, era tão bonitinho. Olha
Olha. Ah, a ai, olha só, eu vou ter que ir agora, viu. <chuckles> Ah, tá certo, então. Abraço, viu?
Eu também vou ter que ir, falar nisso. Tá na hora de passear de novo com o Tá bom, outro tcha